أيوه، أيوه يعني أنت أنت بتتكلّم على التجربة نفْسها، يعني أنت بالنسبة لك تجربة ال السينما، دي تجربة نقية وغنية كده بالنسبة لك، وبتدّيك تأثير الفيلم، صح كده؟
هي احسن بكت آه طبعًا هي احسن بكتير، إلا مثلًا بقى أنت لو في البيت لو الوقت بقى مش سامح، أو مثلًا الحاجة اللي أنت مثلًا، الفيلم اللي أنت عايز تتفرّج عليه آآ ده مش وقته مثلًا، أو ما في السينما مثلًا مش فاتحة دلوقتي، ما فيش أفلام دلوقتي حلوة مثلًا والجدول بتاع الأفلام نازل، إيه اللي هيتعرض النهارده، فلأ بصراحة بقى مش ساعات بقى ما باروحش، يعني ممكن بقى إيه، أفضل في بيتي عادي، وبرضه في أسبوع مثلًا كامل ممكن أكون رُحت السينما مثلًا 3، 4 أيام، فبقيت حافظ الأفلام اللي هناك بتاعة الأسبوع ده، فلأ خلاص
إمم. 3، 4 أيام ورا بعض، رُحت سينما 3، 4 أيام ورا بعض؟
لأ مش مش ورا بعض، ورا بعض، مثلًا إيه رُحت النهارده فوّتّ مثلًا يوم، رُحت بُكرة ممكن بقى أروح يومين ورا بعض، ما هو برضه كلّه بقى على حسب الفيلم، باقعد أستنى كده أشوف الجدول اللي بينزل.
آه. ده أنت بتحب تروح لل بتحب تروح السينما بقى.
آه طبعًا آآ، يعني رُحتها يعني بالذات آه جات لي فترة كده، يعني مثلًا جات لي سنة كده، كنت باروحها دايمًا.
بقيت من روادها يعني. إمم. طيب آآ، نوعية الفيلم معاك بتفرِق؟ يعني في أفلام بتقول لا، لا، لأ، مستحيل أتفرّج عليها في البيت، وفي أفلام تانية بتقول لأ مستحيل أتفرّج عليها في السينما هاتفرّج عليها في البيت، يعني العكس، والّا ما بتفرقش؟
لا، لا، لأ، طبعًا بتفرِق جدًا، ده بالذات مثلًا لو فيلم مثلًا Action أو كلام من ده، فلأ أنا الفيلم الAction ده أنا اروح أتفرّج عليه فين، في السينما، ما ينفعش عايز طبعًا جودة بقى، عايز يكون بقى في جودة، عايز مثلًا يكون في صوت بقى مثلًا لو في بقى ضرب كلام من ده
إمم. ليه؟ عشان أفلام حَرَكة يعني تقصد؟ فأنت عايز تعيش التجربة بتاعة الحَرَكة دي؟
آه فيها حَرَكة. بالضبط كده والأصوات برضه فاهم؟ صوت مثلًا الضرب أصوات الAction الحاجات دي تفرِق جامد مثلًا عن الموبايل عن شاشة صغيّرة، وبرضه لو حاجة مثلًا شبه إيه، خيال علمي بالضبط كده، لو خيال مثلًا علمي، لأ الخيال العلمي ده محتاج شاشة كده، كده، اللي هو إيه أنت الموبايل ده هيضيّع الدنيا، هيضيّع الجودة هيضيّع كلّ حاجة، لأ أنت مثلًا لو في شاشة أنت بتحس إن أنت جوّه يعني أنت جوّه، انت جوّه معاهم، مش بتتفرّج عليهم.
إمم. خيال علمي مثلًا.